Un concours où il y a des chansons, heu, de de ch de de différents pays, hem, en Europe. Voilà, c'est ça.
Oui de différentes nationalités, quoi, c'est pour c'est pour représenter, finalement l'espoir de chaque pays dans la chanson.
Voilà, c'est ça exactement, et donc heu, il y a eu, heu, donc heu, cette chanteuse, ou chante enfin, on c'est une chanteuse oui, Conchita Wurst, qui était pour l'Autriche. Heu et en fait, heu, donc heu, elle a chanté, heu, donc cette chanson qui s'appelait, heu, Rise Like a Phoenix, donc où on renaît de ses cendres, et c'est vrai que moi, qui adore, heu bah, déjà, j'adore leur vision, mais j'ai adoré cette chanson
D'accord, ouais. D'accord, ouais, ouais.